Ja, wenn wenn sie's nicht wissen und nicht von einem Geschäft zum anderen gehen und und sich umschauen und die Preise anschauen und dann denken sie: „Ach, da ist eine Melone, die kann ich die die kann ich diesmal früh im Jahr kriegen“, und dann nehmen die das mit. Da denken die sich gar nichts deshalb ist es ja so, ne?
Mhm. Ja, aber da muss man ja reich für sein. Also <chuckles> so, se wenn man so sich 'ne Melone für 6 € kauft, das ist ja also das war ja wirklich 'ne mini Wassermelone, es war ja wirklich nicht irgendwie 'ne große.
Mhm. <clears throat> Ja, klar. Mhm. <chuckles> Ja, ja, hm. Vielleicht ist es jemand, der der We Wassermelonen supergut findet oder vielleicht we haben sie 'nen Freund oder die Kinder, ja? Die Kinder, das erinnert die an den Sommer und dann fühlen die sich gut und dann 'ne Mutter wird wird das glatt machen. 6 € und das ist in Ordnung. Ich trinke ich trinke bisschen weniger Kaffee und die können sich dann die äh, ja, an der Wassermelone freuen. Das das geht auch, ne, ganz klar.
<chuckles> Mhm. Ja, ja. Ja, das kann sein, aber, ach, ich weiß nicht. Also, ich finde das immer so 'n bisschen schwierig, weil ich ich denke mir oft so als Mutter würde ich auch nicht unbedingt also dann, würde ich trotzdem sagen: „Okay, dann warten wir lieber 'n paar Wochen noch und kaufen dann lieber die gute Wassermelone, die dann, ja, halt 'n bisschen größer ist und tro we weniger kostet,“ als jetzt sechs Euro für sowas auszugeben.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Aha. Ja, ja. Ja, vielleicht und vielleicht auch nicht. Ja, gib acht, du sagst du sagst du magst Erdbeeren, ja. Gehst du denn gehst du denn hier im Juni, ist ja die beste Zeit, dann sind die Erdbeeren fast reif und gehst du dann da auf die Felder und pflückst dir die selber, denn die kannst du dann nach Hause bringen, einfrieren, siehste? Und da wirst du auch ganz viel Geld sparen. Und es wäre e es würde Spaß machen.
Mhm. Ne. <chuckles> Ne, äh Hm, ich glaube, es kommt darauf an, wie teuer das Erdbeerpflücken ist. Also, weil bei uns ist das Erdbeerpflücken teilweise auch richtig teuer gewesen und deswegen haben wir das nie gemacht, ja.
Ja. Mhm. Aha. Ja. Was? Was?
Weil, ich weiß auch nicht, ich fand das auch 'n bisschen 'n bisschen komisch, weil immer alle gesagt haben: „Ja, Erdbeerpflücken vom Feld ist ja so viel günstiger und so.“ Aber bei uns war das nicht günstiger. Also bei uns hätte das teilweise sogar noch mehr gekostet, als wenn du 's jetzt im Geschäft gekauft hast, aus irgendeinem Grund.
Mhm, mhm. Ha. Mhm. Das ist ja verrückt das ist ja verrückt. Vielleicht hat's etwas damit zu tun, wo wo ihr wart. W wart ihr, äh äh in der Nähe 'ner Großstadt oder irgendwie so was?
Ja, und das